Jadi gini, aku tuh mau cerita mungkin sekaligus minta saran gitu ya, tentang kondisi yang sedang aku alami saat ini, gitu. Jadi, mmm, bisa dibilang aku tuh udah bekerjalah selama kurang lebih 4 tahun gitu ya, dan namanya bekerja pasti ada momen-momen di mana aku harus kerja tim kan, nggak selamanya aku kerja individu, gitu. Kadang, mmm, ada yang kayak project yang emang harus dikerjain bareng nih, yang kayak temen aku ke bagian kerja A, terus rekan kerja lainnya kebagian kerja B, aku yang kerja C gitu. Nah pasti, mmm, namanya kerja tim juga, ataupun kayak apapun itulah pasti ada pasang surutnya lah ya, ibaratnya gitu. Ada momen, di mana kayaknya kita kompak, tapi di momen lain ada, e momen di mana kayaknya ini kita saling serang, gitu. Atau mungkin kayak, mmm, saling memberi masukan, gitu ya. Nah, mmm, e kayak mungkin, eee, sekitar minggu lalu lah ya, aku tuh ngerasa kayak, ada nih salah satu anggota tim, terus kayak ada juga atasan yang kayak ngasih masukan aku, gitu. Mereka ngomongnya sebenarnya halus ya cuman kayak, mmm, aku ngerasa defensif aja gitu, karena, mmm, selama ini mereka nggak pernah yang konfrontasi langsung, gitu ya. Jadi, e mereka cuman kayak oh ya udah, gitu kita kerja aja. Tapi momen tersebut itu mereka ngasih kayak masukan gitu ke aku, terus aku kayak, eee iya benar, mereka, mmm, atasan aku tuh bilang kayak, "ini kamu kurang teliti, kamu jangan kayak gitu ya" kayak gitu-gitu gitu. Nah aku kayak defensif gitu kan, karena aku sadar banget sebenarnya aku nggak teliti gitu, dan biasanya aku emang cek ulang. Tapi ada momen di mana aku nggak punya waktu lagi kan untuk ngecek ulang dan, sebenarnya bukan tugas aku juga gitu untuk ngecek teliti atau enggak, karena, mmm, aku nggak di akhir.
Boleh boleh, Kak. Betul. Iya setuju, ada pasang surut kan ya. Oh, ada serem-seremnya ya? Kan ke kamu, oke. Ngomongnya langsung, gitu ya? Oke. Paham. Iya. Ak heeh? Iya sih, emang aku sebetulnya aku paham sih Kak, di posisi kamu ketika, apa namanya, ketika enggak biasanya dikasih masukan atau kritikan terus se mungkin sekarang seolah-olah, dikasih masukannya secara terus terang, blak-blakan gitu ya. Jadi, seolah-olah juga, e eee, seperti kamu hanya kamu disalahkan dan ada kecenderungan dari kamu untuk bertahan. Itu memang wajar sih Kak, cuman yang mau aku lebih tahu gitu ya, apakah masukan itu memang saat itu benar adanya gitu loh, apakah memang saat itu kamu sedang masalah atau memang hanya kamu aja yang dikasih masukan padahal yang lainnya salah, tapi enggak dikasih masukan juga gitu, Kak?
Benar.